Quelle che le schifezze insomma dai, le go le le le go le golose schifezze, diciamo così.
Sì, sì, beh, per forza. Eh sì, cosa puoi mangiare a un concerto, credo che anche al concerto di Olly, mhmm, di aver mangiato patatine fritte forse. Sì.
<chuckles> Le stesse co E se devi dire una una frase in in 3, 4 parole, non di più, che ti descriva quel uhm, <clicks tongue> quel concerto lì, cosa dici?
Mh-mh. Mh. Ehm, probabilmente direi pastello bianco che qualora non lo sapessi era è una canzone dei pinguini tattici, una delle mie preferite. Ti consiglio di andare ad ascoltarla ne vale la pena. <chuckles> Ehm, questa canzone in particolare era uscita da da poco. L'avevano fatta uscire un un paio di settimane prima del concerto, ehm, non era sicuro che l'avrebbero fatta perché esatto, cambiano sempre le scalette, questa era nuova e magari il pubblico non la conosceva ancora a memoria, eccetera. Invece quel concerto era stato il primo concerto, ehm, in cui l'ho fatta dal vivo. Quindi
Eh. Eh. Sì. <chuckles> Ah va beh, era recente. Mh. Messa in scaletta, mh. Okay. Mh. Sì. E allora diciamo la cosa la cosa meno bella di quel concerto lì quale potrebbe essere?
Sì. <chuckles> I miei piedi i miei piedi, perché poi io sono andata a casa, ho fatto la doccia, ma i miei piedi erano distrutti, sanguinavano. Quindi sono ho <chuckles> uhm, n d n <giggles> No, no, ti giuro che sanguina <laughs> Allora, ho mandato la mia coinquilina in una farmacia a comprare quei cerotti apposta, quelli grossi grossi per le vesciche che fanno tipo da seconda pelle, ehm, me li sono messa ovviamente tutti sotto, intorno, tutto. Li ho foderati tutto con la garza, ci ho messo 2 paia di calze, le mie scarpe da ginnastica e così riuscivo a stare in piedi. Ma un dolore, beh non ne hai idea. <chuckles>
<chuckles> La sofferenza. Ah. Eh cer <chuckles> sanguinavano, esagerata. <chuckles> <chuckles> Esagerata. Mh. Ah-ah. Sì. Sì. Capito. Mh. Ah-ah. <chuckles> E via, e vi cioè. Eh ti credo. Eh, capito. E se e la prossima volta de ehm, che vai a un concerto dei Pinguini tattici nucleari cosa fai?
Mh-mh. Allora, anzitutto, ehm, cerco un biglietto che mi permetta di stare seduta, perché ormai c'ho una certa età, ehm, ho bisogno di paus <laughs> No, allora, in realtà no. Se non ho problemi ai piedi posso anche stare in piedi. <chuckles> Se però prima mi viene richiesto di fare tutto questo tran, tran coi tacchi, allora sì, pretendo un posto seduto, ma soprattutto mi organizzerei in modo
Ah. Eh, immagin <chuckles> <chuckles> Okay. Seduta, okay. Ma perché ci sono? Nei perché ma perché al concerto dei Pinguini tattici nucleari si possono avere dei posti seduti?

Allora, a non lo so, però forse dipende dallo stadio dai, voglio sperarci. <chuckles>
Eh. Ah, vabbè, sì, okay. <chuckles>
Tipo a San Siro ci sono i posti seduti. Eh.
Ah, sì, sì, sì, sì, è vero. A seconda del posto è vero, dai, okay. Quindi primo posto seduto, dai. Secondo?
Esatto. Primo passo seduto, secondo andare prima, perché io avendo fatto tutto questo mhmm, questo assurdo iter esatto. Sono arrivata poi al concerto tipo mezz'ora prima, quindi ovvio che poi, ehm, mi lamento che non mi hanno chiamata sul palco a fare il tatuaggio, ero tipo in fondo. Esatto. Vedevo pre ho visto più un albero di loro. Mhmm, avevo 'sto albero davanti, io come ti dicevo sono bassa, quindi non ho visto niente. Ehm, invece a quello di Olly, ehm, che avevo questi posti super belli, grazie al mio capo, ho visto benissimo e, mhmm, sono proprio 2 esperienze diverse. Quindi se dovessi andare e non dovessi avere il posto prenotato seduta, andare lì prima, non dico 6 giorni prima come fanno alcuni pazzi, però qualche ora prima, in modo tale da avere una una visuale almeno sul palco e avere una possibilità, soprattutto di essere chiamata a fare il tatuaggio. <chuckles> Sì. <laughs> Mi è rimasto il pallino. Esa eh, già.
Mh. Questa manfrina, vai d su d ve eh? Ah. Eh, certo. Chissà dov'eri, mh, c che è ovvio. Sì. Certo. Capito. Ah-ah. Certo, mi pare saggio. Ah-ah. <laughs> Somma, vabbè. A speranza è l'ultima a morire. Okay. Ma perché dice a ogni concerto un tatuaggio non s non si nega a nessuno. <chuckles> Vabbè, vabbè. Va bene, ho capito, dai. Va bene senti, mhmm, mi mi ha molto divertito ascoltarti <chuckles> e sentire la e la di questa tua esperienza e spero che possa, ehm, vedere altri concerti altrettanto divertenti con o senza tatuaggi, dai.
Uhm, un tatuaggio nuovo. Esatto. <chuckles> <chuckles> Grazie. <chuckles> <chuckles>